Bạn ơi, mình mới chia tay một mối tình dài 4 năm. Hiện tại á mình cảm thấy rất là buồn luôn á, ừm, mình hông biết bắt đầu từ đâu hết.
À, ờ, mình đang rất là hiểu tâm trạng của bạn nha, tại vì á nha, ai mới chia tay á thì cũng sẽ thấy buồn thôi. Thì hông biết á nha, ơ, bạn nói là cái mối tình kéo dài 4 năm như vậy á, thì hông biết á là các bạn á chia tay nhau bao lâu rồi ha. Với lại á là lý do chia tay là cái gì?
Ừm. Ờ, hiện mình đã chia tay được hơn 2 tuần rồi á bạn, ừm, lý do chia tay là thật sự là, ừm, nó là v việc là anh ấy có người khác.
Ừm. À, có nghĩa là bạn đang có qua qua trải qua cái giai đoạn là rất là khó chịu luôn. Tại vì á, cái việc chia tay với cái lý do là có người khác á, chắc chắn á là sẽ rất là khó chịu, đúng hông? Vậy thì á nha, bạn có thể kể rõ cho mình kỹ hơn về cái lý do đó hông? Có nghĩa là bạn phát hiện ra ảnh có người khác lâu chưa hay là vừa mới phát hiện là bạn đã chia tay luôn?
Ừm. Ừm. Thật ra á là cái này là không có cái lý do này nó cũng không có được xác thực á bạn. Ừm, mình phát hiện ra là cái người bạn trai đó của mình nói chuyện với người đồng nghiệp khá là thân thiết, nhưng mà họ liên tục nhắn tin và nói chuyện với nhau vào về đêm á. Tuy nhiên là, ừm, nội dung thì nó cũng chỉ xoay quanh những cái việc, ừm, thường nhật như là những cái, ừm, ừm, sinh hoạt hằng ngày hoặc là, ừm, đi đâu làm gì thôi. Nhưng mà đối với mình, mình là một người bạn gái á, khi mà mình nghe mình xem những cái tin nhắn như vậy á thì mình cảm thấy là nó đang hơi hơi quá thân mật so với mức độ đồng nghiệp á bạn.
Ừm. Ừm, mình hiểu nha, có nghĩa là bạn đang trải qua cái giai đoạn rất là khó khăn nè, vì cái việc là mới chia tay, đúng hông? Thì hổng biết là hiện tại á, bạn thì bạn sẽ đang cảm giác như thế nào? Bạn rồi bạn á, cái việc là bạn buồn như vậy á, thì có ảnh hưởng nhiều, ví dụ như đến là giấc ngủ của bạn hông? Hay là dạo này bạn có ăn uống, được hông?
Ừm. Ừm, thật ra là khoảng thời gian đầu á, nó hơi khó khăn với mình, tại vì mình với cái bạn người bạn trai này đã ở chung với nhau suốt khoảng thời gian quen nhau luôn là 4 năm, nên là lúc nào bên cạnh mình cũng sẽ có anh ấy hết. Tuy nhiên á là, ừm, đợt chia tay này thì, ừm, anh ấy đã chuyển ra ngoài rồi, và mình giờ mình chỉ còn một mình mình thôi ở cái ơ, ừm, nơi này và mình cũng chỉ ngủ với một mình mình thôi. Nên hiện tại mình cảm thấy vừa cô đơn vừa trống rỗng, ừm, cái cảm giác mất ngủ nó cũng đã được kéo dài cùng khoảng thời gian này á bạn.
À. Ừm. À, có nghĩa là nghe bạn kể nha, thì mình có thể cảm nhận được là cái sự khó chịu của bạn nè. Tại vì á nha, ai vừa mới chia tay á, thì cũng gặp cái tình trạng giống bạn thôi, thì bạn đừng có lo lắng quá nhiều nha. Thì hổng biết á bạn, thì cái việc mất ngủ như vậy á, thì nó có ảnh hưởng nhiều đến lại công việc của bạn hông? Thì hiện tại không biết là bạn đang đi học hay là đang đi làm ha? Và cái việc chia tay này ảnh hưởng như thế nào đến lại cuộc sống của bạn vậy?
Ừm, mình đã đi làm rồi và mình có, ơ, kinh doanh riêng. Tuy nhiên á là mình là một người khá là đúng giờ. Ờm, cái việc, ừm, chia tay này và mình bị mất ngủ á, thì khiến cho cái thói quen sinh hoạt đúng giờ đó của mình nó bị ảnh hưởng, và nó đang không có đang ch đúng cái, ơ, quỹ đạo của nó. Ừm, mình cũng hông có ăn cảm thấy ăn ngon nữa bạn.
Ừm. À, có nghĩa là vừa mất ngủ á mà bạn lại vừa hông có ăn được luôn. Thì nếu mà trải qua cảm giác như vậy thì chắc chắn rất là khó chịu, đúng hông? Mình rất là đồng cảm với bạn nha. Thì hông biết á bạn, như là bạn nói á là bạn vẫn đi làm đúng giờ á, thì hông biết á là công việc của bạn có bị ảnh hưởng nhiều sau cái việc chia tay này hông? Có nghĩa là chất lượng công việc hoặc là tiến độ công việc như thế nào á, có diễn ra thuận lợi hông bạn?
Ừm. Thiệt ra á là mình vẫn mình đi làm, tuy nhiên là tại vì trong cái khoảng thời gian đầu nó khó khăn như này á, ừm, mình vẫn bị mất tập trung á bạn. Nên là thậm chí là có những ngày mình có bị sếp la vì cái việc mà mình mình mình làm những cái việc mà đang hông có đúng lắm.
Ừm. Ừm. À, có nghĩa là hiện tại bạn đang cũng trải qua rất là khó khăn khi mà ở công ty á, thì vẫn sẽ có lúc lơ là về cái việc mình quá buồn mà, xong rồi bị sếp la nha. Thì á cái cảm giác bạn khó chịu á, mình rất là hiểu nha, và mình rất là đồng cảm với bạn luôn á. Thì hông biết á nha, để mà giải tỏa cảm xúc á, thì hổng biết bạn á có tâm sự gì với người thân hay là bạn bè về cái vấn đề chia tay này chưa?
Ừm. Ừm. Ừm. Ừ, cái chuyện của mình thì mình khá là mình là một người khá là nội tâm á. Mình có một vài người bạn thân nhưng mà thật ra là mình nghĩ là cái vấn đề của mình thì mình hông nên lan tỏa những cái điều tiêu cực đến cho những người bạn của mình. Mình muốn là mình đem cái sự tích cực đến cho họ, thì cái vấn đề chia tay này của mình nó nó khá là tiêu cực á. Và cái lý do nó cũng không có phải là một cái lý do, ưm, tốt đẹp gì, nên là mình hông có muốn nói cho bạn của mình nghe. Tuy nhiên á, về cái thói quen viết nhật ký á, thì mình có viết nha.
Ừm. À, có nghĩa là bạn cũng đã thử cái cách viết nhật ký nè, để mà được cảm xúc được giải tỏa khá hơn v đúng hông? Với lại là bạn có nói là bạn khá là nội tâm, nên là cái việc là mọi cảm xúc của bạn á đều giữ trong lòng á bạn. Thì hông biết á nha, bạn có, gọi là, bạn có giải tỏa cảm xúc bằng cái việc như là bạn khóc hông, hay là bạn, ờ, cố giữ trong lòng và cố kìm nén cảm xúc thôi?
Ừm. Ừm. Trời ơi, mình khóc mỗi đêm luôn bạn ơi. Mình khóc xong rồi ban ngày mình căng thẳng tới cái độ mà mình mình bị mình bị đau dạ dày là, ừm, là từ hồi mình mười mấy tuổi á. Xong rồi cái chứng căng thẳng này nó giúp cho mình là, kiểu, mình bị đau bị bị đau dạ dày liên tục mỗi ngày luôn. Bây giờ là, kiểu, mình phải cố gắng bằng cách là mình ăn đúng giờ và mình uống thuốc nữa đó bạn.
Ừm. Ừm. À, có nghĩa là hiện tại bạn cũng đang gặp cái tình trạng là đau dạ dày luôn, rồi dẫn đên đến theo cái việc là rất là mất ăn, mất ngủ, rồi á nó ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống của bạn luôn, đúng hông? Mình rất là đồng cảm với bạn nha, bạn đừng có quá lo lắng nè. Thì hông biết á bạn thì hiện tại á bạn có tìm kiếm á, ờ, về thông tin về người yêu cũ hông? Ví dụ nha, là trước khi ngủ bạn có hay bấm điện thoại rồi bạn xem, ờ, những cái thông tin về người yêu cũ hông? Hay là bạn có lướt mạng xã hội á về những cái nội dung mà tiêu cực về tình cảm hông?
Ừm. Ồ, thật ra là mình mình, ờ thật ra là mình có tìm kiếm người yêu cũ tại vì, ờ, mình với bạn đó chia tay, tuy nhiên là mình hông có, ơ, chặn hay là mình cũng hông có xóa bạn kết bạn hay gì hết. Nên là thật ra là tụi mình vẫn, ờ, đang ở trong cái mối quan hệ, gọi là, ừm, im lặng với nhau sau chia tay luôn á, ờ, và hông có một bất cứ hành động gì hết. Ờm, tuy nhiên á là về cái lướt mạng xã hội, mặc dù mình hổng muốn đâu nhưng mà mình hay hay lướt mạng xã hội thì nó hay hiện lên những cái tiêu cực về chia tay á bạn.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, mình hiểu nha. Có nghĩa là ai mà vừa mới chia tay á thì cũng sẽ làm những cái hành động giống bạn thôi, nên là bạn đừng có quá lo lắng ha. Thì hồi nãy giờ á, thì mình cũng đã nghe được câu chuyện của bạn rồi á. Thì hông biết á nha, bạn có muốn là mình cho bạn vài cái lời khuyên á để mình có thể là, ờ, vượt qua cái khoảnh khắc này được, ờ, dễ dàng hơn, hay là bạn muốn mình tiếp tục lắng nghe câu chuyện của bạn ha?
Ừm. Ừm. Ừm, bạn có cái hướng nào đề xuất cho mình hông? Tại vì cái việc, ờ, mình mất ăn mất ngủ hoặc là mình đang cảm thấy trống rỗng, thì mình bắt đầu là nó cảm thấy là nó hơi ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của mình rồi đó.
Ừm, ờ, thì vậy ha, thì mình sẽ cho bạn một cái vài lời khuyên á, để bạn xem là có thể phù hợp với bản thân mình hông, rồi mình có thể áp dụng ha. Thì vì đầu tiên á, thì bạn có nói là mình đang rất là cảm xúc, đúng hông? Thì, à, bạn cứ để cho bản thân mình được khóc đi, như bạn nói là được khóc thôi. Tại vì cái việc khóc là giúp cho mình giải tỏa cảm xúc rất là nhiều luôn. Bạn đừng có nghĩ là khóc là yếu đuối ha. Tại vì mình là con gái mà, khi mà chia tay thì khóc thì cũng bình thường thôi. Với lại á nha, ờ, mình nên chú ý về cái giấc ngủ với lại cái bữa ăn của mình nè. Như là bạn nói mình cũng khá là khó ngủ trong cái việc là, ờ, mỗi đêm mình cứ suy nghĩ nhiều á, thì mình cố gắng là mình tránh xa điện thoại đi, tầm từ 30 đến 60 phút, ờ, mỗi tối nè. Thì, ờ, để mình có thể là dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn nha. Rồi á, nếu có những cái suy nghĩ tiêu cực quá thì mình có thể là viết nhật ký, mình viết ra được cái gì mà bạn suy nghĩ trong đầu á. Thì như vậy nó cũng giúp cho bạn á ngủ dễ dàng hơn nữa á.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ồ, vậy hả bạn? Ừm, mình thấy cũng khá là hợp lý á. Ừm, tuy nhiên á là mình khi mà mình có thói quen viết nhật ký vào buổi tối, mà sau khi mình viết vào buổi tối xong á, thì mình cứ cứ suy nghĩ lại những cái mà mình đã viết á, ừm, nó cũng mình cũng hông có tập trung được. Rồi về cái việc về cái điện thoại thì mình cũng có thử, nhưng mà cái thói quen bấm điện thoại của mình á, nó hầu như là nó nó nó nó khó bỏ lắm bạn ơi.
Thế được hông? Ừm. Ừm, à, mình hiểu nha. Có nghĩa là khi mà mình có những cái thói quen đã đã mình đã liên tục thực hiện á, thì để mà bỏ thì cũng khá là khó khăn, đúng hông? Thì á bạn hông có cần phải là bỏ liền đâu, có nghĩa là mỗi ngày á, bạn sẽ cố gắng là bỏ điện thoại trước 10 phút, rồi mình có thể tăng dần là 15, 20 phút mỗi ngày thôi. Mình đừng có ép bản thân là phải bỏ liền ha. Thì như là cái việc bạn bạn nói là cũng nếu mà mình hổng có bấm điện thoại thì mình cũng sẽ hông có biết làm gì, mình sẽ suy nghĩ nhiều, đúng hông? Thì ngoài ký ra á, thì bạn có thể là mình tập, ờ, thiền á bạn, kiểu như là mình tập, kêu bằng, thở, thì khi đó nha, là cái tâm trí của mình nó sẽ hổng có suy nghĩ linh tinh đâu. Hoặc là bạn thử là bạn đọc sách đi, vừa giúp cho bạn là tập trung vào sách mà hổng có suy nghĩ nhiều, mà vừa giúp cho bạn á nha, có thể là nâng cao được kiến thức của bản thân nữa. Thì bạn thấy có ổn
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ồ, mình thấy đề xuất đó cũng rất là hay á. Ừm, nếu mà n về thiền á thì một, ừm, một ngày mình phải thiền bao lâu á bạn?
Ừm, cái việc thiền á bạn, thì mình cũng sẽ hông có thời gian bắt buộc đâu. Thì nếu mà bạn mới á, thì mình có thể bắt đầu từ 5 phút, 10 phút thôi. Thì nếu mà bạn ổn á, thì mình có thể là tâng tăng dần theo hàng ngày á, có thể là từ 20 tới 30 phút luôn. Thì nếu mà bạn có thể áp dụng tốt được cái cách này á, thì mình chắc chắn nha, tinh thần của bạn sẽ có thể cải thiện rất là nhiều luôn á.
Ừm. Ồ. Ồ. Ừm, mình cũng có từng nghe về bộ môn thiền này nè. Nhưng mà bây giờ á thì, ừm, mình sẽ bắt đầu thiền trước hả bạn? Hay là mình sẽ bắt đầu đọc sách trước? Cái nào nó mình muốn cái nào mà nó cải thiện cái độ tập trung của mình về cái đó nhiều nhất á.
Ừm, thì á, nếu mà bạn cái này thì cũng sẽ hông có bắt buộc là bạn phải làm cái nào trước, mà bạn thấy cái nào phù hợp với mình á thì mình có thể là mình sẽ áp dụng ha. Ví dụ như là mình có thể là hôm nay thì mình muốn thử thiền đi, thì mình sẽ thiền trước, còn hôm nay thì mình muốn đọc sách thì mình có thể đọc sách trước ha. Còn ví dụ như cái việc là bấm điện thoại khó chịu mình khó chịu, mình hông có dừng được điện thoại á, thì mình vẫn sẽ bấm điện thoại nhưng mà mình sẽ hạn chế lại, mình bấm hơi ít thôi. Rồi từ từ á, khi mà đã quen dần với cái việc là ít bấm điện thoại trước khi ngủ á bạn, thì á mình nghĩ là những cái hoạt động khác thay thế á thì bạn sẽ có thể dễ dàng áp dụng hơn á.
Ừm. Ừm. Ờ, ừm, nếu mà mình mình mình bạn nếu mà mình phạm có những cái hoạt động khác như là tập gym hoặc là đi tập chạy bộ thì sao bạn?
Ừm, cái việc mà bạn có thể tập thể dục nè, rồi vận động á sẽ giúp cho bạn vừa ngủ ngon hơn mà tinh thần của bạn rất được cải thiện luôn nha. Thì á để bắt đầu những cái hoạt động này á thì mình chỉ cần những cái đơn giản thôi. Ví dụ như là bạn đi bộ xung quanh cái khu nhà bạn ở nè, hay là nếu có thời gian hoặc là có hứng thú á thì bạn có thể là chơi những cái môn thể thao mới đi. Ví dụ như bạn có thể là chơi cầu lông nè, ờ, chơi bóng bàn hay bạn tập yoga cũng được nha. Khi mà những cái hoạt động đó thì cơ thể của bạn sẽ tiết ra mồ hôi á và tinh thần của bạn á nha sẽ được cải thiện luôn. Với lại là trong quá trình bạn chơi á thì bạn có thể là gặp gỡ những cái người bạn bè mới á nha. Khi mà bạn gặp cái bạn mới thì bạn có cơ hội là nói chuyện nè, rồi bạn có thể là mở rộng cái góc nhìn mình hơn á, thì mình nghĩ á nha, có thể một phần sẽ giúp cho tinh thần của bạn á ổn định hơn rất là nhiều luôn á.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, ừm, ờ, mình mình nghĩ là những cái mà bạn nói với mình á thì mình bắt đầu sẽ bắt đầu liệt kê ra một cái bảng kế hoạch và mình sẽ, ơ, cố gắng là mình mình làm theo từng bước một, thì mình nghĩ là đầu tiên mình sẽ bắt đầu với những cái bước như là tập thể dục, ừm, buổi sáng. Ừm, mình sẽ dành thời gian bận rộn một chút xíu và sau đó là buổi tối thì mình sẽ thiền, bạn nghĩ sao?
Ừm. Ừm, cách đó cũng rất là hay luôn nha. Nói chung á là sắp xếp được cái thời gian cho mình á và bạn cảm giác như thời gian nào hợp lý cho mình á, và nếu mà bạn cứ thực hiện những cái hoạt động tích cực như vậy á thì chắc chắn nghĩ sẽ có thể là vượt qua được cái cảm giác khó chịu với lại đau buồn sau chia tay nha.
Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, cám ơn bạn vì những lời khuyên của bạn nha, rất hữu ích với mình, cảm ơn bạn rất là nhiều.
Mình hy vọng á bạn có thể là sớm vượt qua cái chuyện này ha.
Ừm, cảm ơn bạn nha.